Est-ce que tu peux me me raconter une découverte musicale? Partage la avec moi, une découverte musicale qui t'a vraiment marqué? Et pourquoi?
Alors ouais, j'en pense une, heu, tout de suite là, quand tu me poses la question, heu, ça va être Hans Zimmer. Je vais te parler d'Hans Zimmer. La 1re fois que je l'ai entendu, j'étais, heu, bah, tranquillement dans ma chambre, heu, c'est Hans Zimmer, en fait, si tu connais pas, je vais essayer de la dé enfin, si, je vais essayer de le dépeindre un peu rapidement. C'est un, mmh, <clicks tongue> c'est un, mmh, quelqu'un qui fait de la musique pour des films, donc c'est un orchestra un orchestrateur, quelqu'un qui est un compositeur, qui fait de la musique pour des films. Il a fait des de la musique pour des grands films, tels que Inception, heu, Interstellar, heu heu, tous ces grands films là donc que que on peut enfin, exactement, exactement donc, heu, il a des orchestres qui sonnent très, très fort, très, très beau et je me souviens très bien du du moment où j'ai, heu, où j'ai découverte j'ai découvert, pardon, le le son Time donc de Hans Zimmer, de lui, dans la m dans le film, heu, Inception. Hem, c'est c'est, en fait, c'est une musique qui est, heu, une montée très, très lente. Elle est un peu elle est très lente cette musique. Elle prend du temps à progresser, elle prend du temps à monter, mais, heu
Ouais. Non, je connais pas du tout. Ouais. D'accord. Américain à gros budget. <chuckles> Ouais. D'accord. Elle est dans des basses ou si tu peux me la décrire visuellement, juste que je me rende compte.
Eh Oui, alors, heu, oui, elle est elle commence vraiment, heu, par de la du du piano et on va dire, heu, une basse, heu, très, heu heu, alors le terme c'est «drone», je sais pas si tu vas, mmh, pouvoir à peu près imaginer ce que c'est, mais, heu, «drone» donc, c'est vraiment une note, heu, simple, basse et qui qui bouge pas, en fait, et qui reste là, tout du long. Et donc, heu, c'est c'est un côté émotionnel qui qui qui a très vite gonflé sous mon sous ma peau, quoi, et ça m'a ça ça m'a tout de suite pris aux tripes et heu, ah ouais, oui, oui, m surtout
N oui, d'accord. D'accord. <laughs> Ah les basses, c'est terrible, hein, pour, heu, pour créer ces sensations-là, heu, presque dermiques, en fait, enfin. Ouais.
b en effet, c'est ça, surtout que je suis, heu, je suis un audiophile donc on va dire qu'à la maison, j'ai tout ce qu'il faut pour, heu, pour écouter tout toutes les musiques qui, heu, qui qui enfin tout tout tout style de musique et dans tout, heu, dans toute qualité. O
D'accord, avec la bonne qualité de matériel pour faire sortir, heu
Exactement. Exactement. Et donc, heu, donc donc, oui, voilà, c'est c'est vraiment cette musique qui m'a marqué, heu, j'ai eu un j'en ai eu des frissons, je m'en souviens encore.
tous les reliefs. Magnifique. <chuckles> Et alors tu l'as tu as découvert cette musique en regardant le film ou c'est quelque chose que tu as découvert, heu, indépendamment du film?